صراحةً هو سؤال جميل يعني، آه، في تحديات كتير يعني ما أكدبش عليك في تحديات كتير، بس يمكن أصعب تحدي فعلًا حصل لي كان ال إن المدير جالي مرة ماشي، وكان عايز يغيَّر نظام الشغل، يعني اللي هو إحنا كنا ماشيين بنظام معين، يعني مثلًا إيه، أنا ممكن أحكيهولك شوية بالتفصيل، بس مش هاحكي بالتفصيل أوي يعني، آمم، ماشي. هو إن اللي حصل إن إن إحنا كنا شغالين يعني إحنا كنا شغالين 4 في المكتب، يعني إحنا كنا في مكتب كده في شركة إيه، في شركة شركة شحْن يعني، فكنا 4 في المكتب، إحنا كنا بن يعني كانت وظيفتنا إن إحنا بنوصَّل المندوب بالعميل، إن إحنا نكلم العميل وبتاع وننسق معاه وكده. فإحنا كنا 4 في المكتب، 2 الصبح و2 بالليل. فأنا كنت من ديم من ضمن يعني team الصبح، فح اللي بيح اللي كان بيحصل إن إحنا كنا بننزل ن نستلم ونقعد نكلم العملا الصبح، وبعد كده ن نبعت خطوط السير لل للي اسمهم إيه ده، ال المندوبين بتوع آه، بالضبط كده، بالضبط، المندوب، وهو يطلَع يشوف بقى هو حاله. فأنا كنت باقعد، فالواد اللي معايا مشي، فأنا شيلت الحِمل لوحدي، يعني أنا قعدت فترة شايل الحِمل لوحدي، حتى يعني هو المرتب نفْسه كان حلو آه، بس مش ما كانش اللي هو يعني يخليني أشيل كل حاجة لوحدي، على حِملي يعني، بالضبط، يعني هو على قد ال
ممتاز. آه. حلو. لأ، لأ، معاك قُل. تمام. حلو أوي. تمام. هو حلو أوي. ممتاز. إمم. حلو. وكل واحد يكون عارف رايح فين وجاي منين. إمم. بس مش مُجزي أوي، اللي هو مش مش آه، يعني ل لو كان الضِعف مثلًا، كان الموضوع ممكن يختلف.
على قد الشغل فاهم. اللي هو على قد الشغل بالضبط، فأنت ما تجيش تضغط عليَّ، يعني أنا شغال ما تجيش تضغ تضغط تضغط عليَّ، يعني ما تجيش تصعَّب عليَّ الموضوع أكتر ما هو صع صعبان صعب، فاهم فآه، فكانوا بييجوا الاتنين التانيين، بييجوا الساعة 15:00، فإحنا كان عندنا نظام مختلف في الشركة كده كان فيه بعض الأنواع أو بعض الأيام هُم بييجوا الساعة 15:00 وبعض الأيام بييجوا الساعة 18:00، المفروض إن هُم طبيعي بيستلموا مننا الساعة 18:00، فك لمّا كانوا بييجوا 15:00 بيعملوا إيه، بييجوا يستلموا أو كمان بييجوا الساعة 13:00 كمان مش 15:00، يعني كانوا بييجوا الساعة 13:00 كمان، أيام بييجوا الساعة 13:00، فكانوا بييجوا يفضلوا قاعدين معانا يساعدونا، مش اللي هُم يشتغلوا بس كانوا يساعدونا، اللي هُم مثلًا يتابعوا 1 أو 2 من المندوبين، يعني عادي يمشّوا دنيتهم كده لحد بَدَل ما هُم يفضلوا قاعدين، أصل هُم مش هيفضلوا قاعدين.
أيوه فهمت. إمم. يعني كان أصعب حاجة اتعرَّضت لها، هو ضغط. حلو. إمم. حلو. آه. ويمشوا. إمم. تمام. حلو.
فاهم؟ فآمم، اللي حصل إن هُم وزي ما قلت لك ييجوا الساعة 18:00 برضو يستلموا مننا وإحنا نسلِّم ونمشي الساعة 18:00 عادي، وكنا ساعات بنمشي قبل 18:00 على فكرة يعني لو كان المندوبين مثلًا خلَّصوا بدري، كنا بنمشي، وهُم خُد بالك شغلهم بيفضل لأ، من 18:00 لحد 00:00 بس هُم كانوا م شغلهم م يعني زي ما تقول إيه، مخصوص شوية إن هُم لو المندوبين مشيوا، بيمشوا ما بيقعدوش، أصل هُم هيقعدوا يعملوا إيه، خلاص هُم بيتابعوا آخرهم.
كلام جميل. إمم. تمام. حلو أوي. أيوه. اللي هو آه، ب هو بيعمل معاك حاجة صغيرة وخلاص بيبدأ بقى يشوف حاجة تانية.
بالضبط كده، أو ساعات ما بيعملش أصلًا، يعني فيه أيام كانوا بييجوا ويمشوا على طول، يعني نقول لهم المندوبين خ ماشي مشيوا، ييجوا عارف أنت اللي هُم يفضلوا قاعدين الساعتين وياخدوا بعضهم ويمشوا.
طَب، كان في بينك وبين حد فيهم يعني شعور مثلًا اللي هو، حاسس دايمًا بضغط منهم؟

هو أصلًا سبب لي ضغط جامد لدرجة إن أنا سِبت الشغل، يعني حتى أنا لمّا كلمت البيت عندي هنا، كلمت والدي وقُلت له في 1 2 3، والدي اللي ما كانش مبسوط أو اللي كان مبسوط ما كانش مبسوط بقعدتي قال لي: "اقعد." قال لي قال لي: "لأ"، قال لي: "ما تسمحش لنفسك كده." قال لي: "بس قُل له حاجة" قال لي كده، قال لي: "روح قُل له النظام اللي أنت مش ع اللي أنت مش عاملة ده أنا مش عاجبني"، رُحت قُلت له كده قال لي: "امشي." قُلت له كلمتين، قُلت له: "حسبي الله ونعم الوكيل فيك"، آه، قُلت له كده، قُلت له: "حسبي الله ونعم الوكيل فيك، وأنا عن نَفسي أنا ما أحبّش إن أنا"
خلاص، بس مع السلامة، إمم، إمم، إمم. أيوه أيوه، طَب تفتكر إن المتوقّع بتاع التحدّي ده، يعني لو ي لو حصل لك تاني، هتتعامِل معاه المَرّة دي بقى بحنكة أكتر، والّا لأ، ما ما استفدتش منه كخبرة، إن هو يعدّيك من حاجة زي كده؟
بُص بُص أنا دايمًا مؤمن إن أنا إيه، إن أنا مهما حصل أنا عارف إن ربنا هيجيب لي حقّي، فمش من النوع اللي ب مش من النوع اللي أنا بامِد إيدي أو بكلام، أنا آخري إن أنا أجرحه، آه.
آه طبعًا. لأ لأ لأ، أنا ما اقصدش كده، أنا قصدت بس عشان تبقى أنت فاهم، ال الموقِف اللي أنت مرّيت بيه ده
أجرحه بالكلام.
اللي أنت اتعلمته بقى من الموقِف ده نَفسه، هل ممكن
أجرحه بالكلام. اتعلمت إن أنا في الآخر هُم في الا الاول والآخر يعني خسروني، أنا كنت شغال يا باشا لوحدي، هُم خسروني، أنا ما خسرتش حاجة، أنا ما باخسرش، أنا كده كده أنا ما باخسرش، أنا ما دام أنا شايف شغلي ومتأكد بنسبة 100% إن أنا أدّيت أكتر من يعني أكتر من فعلًا 75% على ضغط، رُغم إن المرتب زي ما قُلت لك كان قليّل، فاهم، آآ، بس أنا ما دام أدّيت أكبر قدر ممكن من عندي فأنا ما قصّرتش، هو التق التقصير كان من عندهم.
صح. طبعًا. إمم، إمم، إمم. طَب هو الموضوع ده حصل كنت متوقّع إن هو يحصل، والّا هو جِه فجأة التحدّي ده؟
أنا ما كنتش متوقع، يعني أنا ما توقعتش أصلًا إن هو يقول لي امشي كده، يعني أنا ما توقعتش، أنا قُلت إيه، قُلت هيمسك فيَّ، أنا قديم برضو وشغّال والناس ال آه، وال واللي أنت واللي أنت جايبه ده أصلًا جايبه عليَّ وكمان مركّبه عليَّ، فاللي هو يعني قُلت ممكن مثلًا يبقى في إيه، رحمة شوية.
هيقُول لك مثلًا آه، آه. <laughs> طَب أنت تفتكر لو ال ال الوقت رجع بيك الزمن تاني، هل تفتكر إن أنت هتتصرّف نَفس التصرّف ده والّا ممكن تتصرّف بشكل مختلف؟

<chuckles> آآ، حلو.
وعايز اقول لك حاجة أنا بعد أمّا مشيت برضه عرفت إن الشركة وقعت يعني، صباح الفل يعني، الحمد لله ورب ربنا جاب لي حقّي. <chuckles>
أآ، طبعًا هو أنا عايز اقول لك إن طب، أنا في سؤال تاني، وده ممكن يكون آخر سؤال ننهي بيه يعني، الموضوع يكون أشيك عشان برضه آآ، حاسّك ما تبقاش تحت ضغط معيّن. تفتكر النجاح الحقيقي ده، آآ، بييجي من راحة؟ والّا تفتكر إن كُتر التحديات اللي أنت بتواجهها ممكن يكون سبب وعلّاقة كده يعني، تبقى في يوم من الأيام نجاح؟
ماشي، اتفض لأ، لأ عادي، عادي. النجاح بييجي من الراحة؟ لأ، أنا عُمري ما عُمري عُمري ما اقتنع بالكلمة دي. أنا لازم اشقى، لإن خُد بالك أنت عُمرك ما هتكتسب خبرة وأنت وأنت زي ما أنت. آه، يعني في م في حم هي مش مثل الصراحة بس أنت لو جبت قلم رصاص، قلمين رصاص ماشي؟ جيت أنت دلوقتي كتبت بواحد وسيبت التاني مسنون زي ما هو، ما هو ما هو طبيعي اللي مسنون ده شكله أحلى، بس شكله أحلى عشان ما اتمرمطش. هو شكله أحلى وشكله ش شكله زي ما اقول إيه، حاد وكده عشان ما اتمرمطش. إنّما القلم التاني ده اتكتب بيه وطلع عينه بس الأول والآخر إيه، ده اتكتب بيه ودك وده عمل ده عمل حاجات بس ده عشان هو مسنون آه، رغم إن هو شكله جميل وكل حاجة، بس ما اتعملش بيه أي حاجة.
آه، يعني مثلًا آمم. إلّا لمّا تتعب. صح. طبعًا. أيوه، صح. إمم. صح. يعني تقصد إنّك تقول إن إن الشغل وإن ال آمم، الضغط عليك وال والتعلم، بيخلّيك إن أنت تزداد في خبرة وكمان بتبقى آآ، عُرضة أكتر إنّك تنجح، من غير ما تكون آآ، من غير ما تتعلم حاجة؟
طبعًا. <clears throat> أكيد طبعًا، يعني من الآخر بيقول لك إيه، الضربة ال الضربة اللي ما تموتكش بتقويك. يعني إيه؟ يعني كُتر ما أنت بتاخد ضربات وبتاخد زي كيس الملاكمة كده طول كل م كل ما أنت بتاخد درجات آآ، ضربات أعرف إن أنت أقوى. ما أنت عم عُمري ما ه عُمري ما ه بُص، في كلمة حلوة أوي يقول لك: "أنا عُمري ما هاكتشف صلابتي، إن أنا صلب من جوّا إلّا أمّا اتضرب."
صح. حلو. إمم. إلّا ما تتعرّض صح، إلّا ما تتعرّض لحاجة مرّة واتنين وتلاتة.
آه، الضرب هنا أنا قصدي يعني إن أنت تتعرّض لض ضغ ضغوطات.